Hmm, iya eh nggak tahu lah, maksudnya enggak tahu itu benar apa enggaknya pokoknya sampai aku bingung, pertama senang dong, "Wah, banyak nih yang yang ikutin aku, rame." Bukan, de m bukan maksud tujuan tuh ikut, apa aku kan nyarinya pengikut kan gitu kan, aku udah senang gitu, terus pas lama-lama loh, ini beda ternyata, terus dia jadi kayak minta nomor aku, telepon gitu nih. Aku nggak kasih dong, aku sedikit trauma juga gitu, karena ada kenangan lama juga ada pernah dulu tuh zaman sekolah, eee, waktu di luar, ada yang deketin gitu ya, mmm, nah, terus udah gitu udah, ah tuh satu kali sekalinya aku tuh ngasih nomor telepon. Et za zaman itu belum
<laughs> Heeh. Iya, rame ya kayaknya? Mhm mhm mhm. Iya. Iya iya, iya benar. <chuckles> Heeh. <chuckles> Waduh. Iya ya, ngeri kan? Benar benar benar. Mhm, kenapa tuh, Mbak? Mhm, heeh. Iya. Heeh heeh. Belum ada telepon kali ya, zaman itu ya?